Ờ, nói chung là mình cũng phải, ơ, cân bằng cái việc học, ờ, cá nhân với lại học nhóm, có nghĩa là mình sẽ chỉ đối với tôi thì tôi chỉ học nhóm ở những cái đoạn mà mình cùng nhau sửa đề hoặc là mình cùng nhau, ờ đúng rồi, cải thiện một cái kỹ năng đó. Còn việc những cái mà mình có thể học trước ví dụ như là mình học từ vựng nè, hoặc là mình xem lại cái bài cũ của mình, hoặc là mình tự, ờ, ghi gọi là, ví dụ những cái bài ừ, những cái bài, ờ, nói đi thì mình chuẩn bị trước một cái chủ đề đó, ờ, chuẩn bị sẵn những cái gì mà mình sẽ nói thì để mà khi mà học vào nhóm á thì mình đã có cái mình chuẩn bị rồi thì mình chỉ cần cùng nhau chia sẻ thôi, đúng rồi.
Ừm. Đúng rồi, cân bằng. À. Cái giải đề thi gì đó, đúng hông? Ừm, ừm. Ừ, ừ. Ừ, ừ. Giống như mình xem lại bài cũ mình nhớ chứ. Ờ, rồi. Đấy, đấy. Mình có cái rồi mình có kiến thức sẵn rồi, để có gì mình nhớ thì mình chia sẻ với nhau thôi, đúng hông? Thí dụ như giản nạn như là mỗi người một khúc, một khúc bắt đầu người này đọc người kia đọc cái là gom ý lại mới đầu chia sẻ với nhau, học nó dễ hơn á gì? Ý mình b bạn là vậy, đúng hông? Ừm, ừm.
Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ừ, nhưng mà thật ra học thì khó nhưng mà, kiểu, khi mà mình vượt qua được rồi á, mình sẽ thấy Yomost vô cùng, ờ, sung sướng.
Đúng rồi, khi vượt qua được là cảm thấy nó nó sung sướng lắm. Chẳng hạn như là mình học khi gần thi á, nó áp lực vô cùng, bắt đầu thi xong rồi bắt đầu nhẹ nhõm vô cùng mà đặc biệt là cảm thấy hạnh phúc hơn nữa khi mà có những cái kết quả tích cực đến với bản thân. <laughs> Mình nhớ có một lần mình cũng có đi thi giải mà thi giải đó là mình thi giải của môn Toán, mà ch ở ở ở ở trường, ờ, gọi là, trường làng thôi nhưng mà được giải khuyến khích nhưng mà cảm thấy vui lắm. Tại vì cũng sau một thời gian ôn luyện cũng được một cái giải, gọi là, như động lực, ừm, cho mình để tiếp theo, ưm, cái con đường mình mơ ước, mình lựa chọn á. <laughs>
Ừm. Đúng rồi. Ờ! Ờ, vậy hả?
Rồi.
Ờ, thì thật ra tôi thấy á là, kiểu, ờ, học thì nó sẽ có thật ra hông có môn học rồi mà nó dễ hết, môn nào nó cũng sẽ có những cái khó khăn riêng, ừ, thì thì đúng rồi, ừm.
Đúng rồi, môn nào cũng khó như nhau hết á, tại quan trọng là mình phải chịu siêng thôi, chịu siêng tìm tòi. Ừm, tại mình cũng, ơ
Ờ, quan trọng là, kiểu, mình cũng phải đầu tư, rồi mình đầu tư thời gian để cho, ơ, phát triển, kiểu, đầu tư thì thì cái khi có kết quả thì mình mới cảm thấy vui sướng được. Thì tôi cũng hi vọng nha thì bạn trong thời gian tới sẽ, ơ, tiếp tục trau dồi về cái kỹ năng writing á, bài viết, ờ.
Đúng rồi. Đúng. Mình đồng ý với bạn. Mình cũng, ờ Rồi, rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều ha. Còn s sau cái cuộc chia sẻ này thì mình nghĩ mình sẽ áp dụng những cái gì mà bạn vừa chia sẻ, rồi chúc bạn có một buổi tối, ơ, ngủ ngon và đầu tuần làm việc tốt đẹp ha. Chào bạn, chúc bạn ngủ ngon. Bye
Ô kê, cám ơn bạn nha.